Ờ, lúc ăn thì rất là vui, lúc ăn thì mình cảm thấy rất là tận hưởng. Thế nhưng mà công nhận thì là như bạn nói, ăn xong mình bị cảm giác kiểu tội lỗi kinh khủng luôn. Mình mình biết là cái này nó không tốt cho mình, mình biết là mình phải, kiểu, ăn ít đường hơn, mình phải giảm đi những cái này, cái nọ ấy. Thế nhưng mà, kiểu, mình đã dịch gọi là, mình đã không chiến thắng được bản thân rồi, nên là mình cảm thấy rất là thất vọng, mình cảm thấy là, kiểu, mình đã không duy trì được cái cái việc, gọi là, cái thói quen ăn uống lành mạnh của mình. Thế nhưng mà nó cứ lặp lại hàng ngày ấy, làm cho mình, kiểu, cứ lặp lại cái việc, gọi là, rất là thất vọng về bản thân, thì nó lại càng căng thẳng hơn và mình lại càng tìm đến đồ ngọt nhiều hơn. Thế là mình khá là lo.
<chuckles> Cũng có ha. Ờ. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ờ. Ờ, thực ra nha, là cái việc này cũng rất là nhiều người gặp phải luôn đó. Nhưng mà nó cũng không phải là một cái việc gì nó khó trong cái việc mình điều chỉnh đâu nha. Thực ra ấy, là mình ch ờ, điều chỉnh thôi nó cũng rất là dễ để có thể điều chỉnh đó bạn ạ. Nên là bạn cũng không cần phải quá lo lắng về cái, gọi là, cái thói quen hay là cái suy nghĩ này của mình đâu ha. Vậy thì mình hỏi bạn ấy, không biết là bạn nghĩ rằng là cái lý do mà mình bị khó cưỡng lại đồ ăn là vì tâm trạng của mình này, hay là vì môi trường xung quanh của mình luôn? Kiểu như, ở gần khu của bạn sống ấy, nó có nhiều những cái hàng ăn vặt các kiểu không?
À, thế ạ? Ừm. Vâng ạ. Ờ, ừ, bạn nói thì giờ mình nghĩ lại cũng đúng thật. Khu của mình nó là khu sinh viên ấy, thế nên là ở quanh đấy có rất là nhiều đồ ăn, kể cả cho đến đêm luôn, làm làm cho mình, kiểu, rất là dễ, gọi là, dễ tiếp cận. Và bị một cái rất là dở nữa, đấy là mình thì rất là hay đói đêm, mà mình lại đi dạy, kiểu, đi dạy gia sư vào buổi tối ấy. Thành ra là cái quãng đường về nhà của mình có rất là nhiều đồ ăn, nó làm cho mình rất là khó cưỡng lại luôn. Mình rất là dễ dàng có thể tấp vào một cái lề đường. Kiểu như kiểu nhá, chỉ đơn giản là mình mình đi qua một cái hàng trà sữa, có thể là mình đi qua rồi mình sẽ không quay lại được nữa. Thế nhưng mà mình có một cái suy nghĩ trong đầu là mình nhìn thấy trà sữa rồi thì mình sẽ thèm trà sữa, là mình rất là dễ dàng tìm được một cái hàng nữa để mình mua. Làm cho mình, kiểu, cứ khó
Đúng rồi này! Ờ. <laughs> Ờ, đúng rồi. <laughs> <laughs> Chuẩn luôn! Ừm, ừm, đúng rồi. Đúng rồi, đặc đặc biệt là, kiểu, ờ, những cái quán ăn vặt của sinh viên ha, toàn là những cái món có cái mùi thơm rất là thơm luôn này. Đó, mình cứ đi qua mình ngửi thôi là mình đã lại thấy thèm luôn rồi nhỉ? Vậy nên là, kiểu, đúng là rất là khó để mà cưỡng lại được, đặc biệt là những cái món ăn, đồ ăn đường phố ha. Thực sự là những cái món đó nó rất là nhiều những cái nét cuốn hút ấy, khiến cho mình không thể nào mà kiểu mình bỏ qua được luôn được. Mình, gọi là, thỉnh thoảng cũng phải tấp vào hàng để mình ăn ấy nhỉ bạn nhỉ? Ờ, cái này có lẽ là kiểu đúng là một cái tâm trạng chung của mọi người khi mà sống ở gần những cái nơi, gọi là, rất là nhiều hàng quán sinh viên bạn ha. Vậy thì á, không biết nha, là cái việc này của bạn ấy là nó, gọi là, ngày xưa đã có chưa? Hay là, kiểu, cái tần suất mà bạn ăn theo những cái cảm xúc của mình á, nó là gần đây là nhiều hơn này, hay là trước nay, hay là nó vẫn như cũ hả bạn?
khó bỏ qua lắm. <chuckles> Thế ạ? Đúng rồi ạ! Ừm. Ờ. Vâng. Ừm. Ừm.